Heu, oui, souvent à Noël ou pour un anniversaire, heu, voilà, on les gens, je ne sais pas pourquoi, offrent un petit chiot ou un petit chaton, et des fois, en effet, là, la personne qui reçoit ce cadeau se sent, heu, se peut se sentir un peu dépassée.
Ah ah. Ah ah. Mmh mh. C'est cadeau? D'entasser, oui, justement, bah, je pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Ça peut, peut-être, bah, sensibiliser cette personne. En général, je pense que ces cadeaux, c'est p c'est plus des cadeaux qu'on offre à des personnes plutôt isolées ou à des enfants pour, heu, avoir de la pour qu'ils aient de la compagnie, donc je pense que ça peut être bien, mais justement par rapport à ce que tu disais, je suis d'accord. Il faut beaucoup réfléchir avant d'adopter un animal, mais heu, en fait, on peut pas vraiment prévoir l'avenir. C'est-à-dire qu'on peut adorer son animal et après vraiment, hem, le enfin l'ave je sais pas, le destin peut nous tomber sur la tête. On sait pas vraiment ce qui va arriver dans le futur. Je sais pas si tu vois un peu ce point de vue?
Mmh mh. Oui. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a tellement d'aléas dans la vie que, hem, en en effet, mais m moi-même, tu vois? J'ai un un chien et heu, il m'est arrivé de déménager 2 fois, heu, avec, heu, mon animal et je ne l'ai pas abandonné. Heu, je suis partie en vacances, bah j du coup, je l'ai fait garder par, heu, quelqu'un. Voilà, j'ai trouvé, heu, des amis ou des voisins qui pouvaient s'en occuper, et hem, voilà, j'ai 2 enfants, donc à chaque, heu, grossesse, à chaque, heu, accouchement, bah, c'est vrai que ça rajoute beaucoup de, heu, de temps, en tout cas, à passer, heu, avec chacun, mais on on s'adapte pour que pour que chaque membre de la famille parce que pour moi, heu, mon animal est vraiment un membre de la famille à part entière est vraiment, heu, sa place, ouais, mais c'est sûr que je suppose que l les autres d'autres personnes ont une autre vision peut-être, heu, de l'animal, hein, c'est vrai?
Ouais. C'est ça, des imprévus. Oui. Ah ah. Oui. Mmh mh. Mmh mh. OK. Mmh mh. Oui. Oui. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ah, oui. Un membre de la famille. OK. OK. Ouais. Heu Ah ah. Vision, oui, oui. Mmh. Oui, pour le coup ouais, parce qu'enfin, certaines personnes pensent plutôt que, heu, l'homme est supérieur, c'est pas vraiment un membre de la famille. C'est juste quelqu'un qui tient compagnie et ça s'arrête là, mais je vois que tu as tu t'y connais plutôt bien. Est-ce que tu aurais des solutions simples pour que chacun que chacun pourrait, heu, appliquer pour réduire ce problème?